Evde temizlik düzenini nasıl kurarsın?
Yani, öncelikle temizlik yapmayı çok sevdiğim için küçüklükten beri gelen bir alışkanlık diyebilirim. Eee, evim zaten temiz oluyor ama her gün kesinlikle bir, emm, hani, elektrikli süpürge çalıştırarak bir tozunu alırım.
Hı hı. Anladım. Yani, her gün kendin mi yapıyorsun yoksa böyle robotun, eee, süpürge robotlardan var, onları mı kullanıyorsun?
Hı hı. Yani, süpürge robotum yok şu anlık ama almayı düşünüyorum ama genelde, ımm, zaten, hani, böyle, 2 odalı bir evde yaşadığım için bana böyle koymuyor yapması.
Hı hı. Hıı. Hızlıca yapıyorsun. Belki biraz spor olarak görüyorsun bunu hareket etmek adına. Peki, eee, şimdi her gün, eee, süpürgeyle, emm, temizlik yaptığını söyledin. Biraz daha böyle, hani, derine insek, eee, süpürgenin yanında, eee, verdiğin, eee, önceliklendirdiğin başka şeyler var mı? Mesela, toz almak gibi ya da, işte, buzdolabını silmek, cam silmek, fırın gibi böyle adım, adım, eee, senin böyle bir şeyin var mı, günlük rutininin yanında haftalık rutin ya da aylık rutin gibi eklediğin temizliğe? Biraz onlardan bahseder
Evet, evet. Hareket oluyor. Hı hı. Evet. Tabii. Hı hı. Tabii. Şimdi, eee, haftalık kesinlikle banyo, eee, tuvalet temizliği yaparım ki çok önemli benim için. Hatta bunu belki 5 günde 1 yaptığım da oluyor. Emm, a mesela, emm, banyo benim şimdi banyom camla camlı bir, eee, duş kabini ama, ımm, hani, eee, bu
Hı hı. Tamam.
musluğu falan, böyle, şeyi, hortumları altın renginde. Yani, eğer kurulamazsam su izleri kalıyor ve ben, bundan nefret ediyorum. O yüzden duştan çıktıktan sonra her zaman bu silgeçle bir suları indiririm, sonra ya havluyla da her yeri kurularım.
Hıı. A! <chuckles> Çok güzelmiş gerçekten. Peki eee, burada şeyler var. <swallows> Hiç denedin mi? Eee, su izi bırakmayan, eee, böyle, bazı, eee, özellikle, işte, araba camlarında da kullanılan bazı, eee, ürünler var. Eee, duştan, yani, temizlediğin zaman sıktığında, eee, su geldiğinde oraya, su tamamen kayıp gidiyor. Hiç temizlemene bile gerek kalmıyor. Çok, ııı, bayağı birkaç yıkama dayanabiliyor. Hiç denedin mi böyle bir şey?
Evet, bu beni rahatsız ediyor çok fazla. Hı hı. Denemedim, denemedim ama, eee, ya, aklımda vardı. "Acaba, hani, ımm, hani, bu renge bir şey olur mu, hani, bir zarar verir mi?" diye. Çünkü kimyasal bir madde. O yüzden korktuğum için denemedim ama denemeyi düşünüyorum.
Hıı. I hı. Hıı, yani, muhtemelen içerisinde, böyle, biraz yağ bazlı bir şey var aslında. Eee, şey, suyu, böyle, kaydıran, eee, diye düşünüyorum ama tabii ki içeriğine bakarsın. Çok pardon, öyle söyleyince bir anda eklemek istedim. Harika, her gün duş alıyorsun ve, eee, duşa kabini, o musluğun oralarını siliyorsun, tamam.
Hıı. Evet. Tabii. Her gün sabah akşam o bir duşa kabin bir temizleniyor benim için. Eee, evet. Eee, sonrasında, işte, duşa kabinın yanında zaten, işte, lavabo var, lavaboda da ayna var. Ben su izlerini hiç sevmiyorum gerçekten. O yüzden eğer ellerimi yıkadığımda, sonuçta insan olduğum için sıçrayabilir sular, eee, o aynayı da silerim her şeyden sonra havluyla.
Harikaymış. Hıı. Her defasında mı?
Eee, eğer su izi varsa siliyorum. Evet.
Çok zor değil mi bu? Gerçekten i iyi sabırlı birisin yani anlaşıldığı kadarıyla.
Yani, aslında çok zor değil, ya, genelde zaten sıçramıyor ama evde arkadaşımla yaşadığım için, eee, o sıçratabiliyor. Eee, o yüzden ama sonra, eee, alışkanlık edilene kadar biraz zor oluyordu benim için, sonrasında, ııı, sıkıntı yok.
<chuckles> Anladım. Peki şöyle oluyor mu? Şimdi banyodan arkadaşın çıkacağı zaman, hani, banyonun yakınından geçiyormuş gibi yapıp böyle bir kontrol, ne kadar sıçratıldı hemen bir temizleyelim gibi yoksa, eee, gördü
Hı hı. Evet. Yani, zaten bu banyodaki o su lekelerini, eee, arkadaşım zaten o birazcık takıntılıydı, onun yüzünden bu takıntılık mı artık ne bilmiyorum, bana geçti. Ama aynada beni mesela kendime baktığımda o sul izlerini görmek rahatsız ettiği için o o buna pek önemsemiyor. Haftada 1 kere temizlenebilir ayna diyor benim için böyle değil. Madem banyo temizleniyorsa ayna da temizlensin.
<chuckles> Ay, Hıı. Evet, herkesin Doğru, herkesin aslına baktığında, eee, temizlik, eee düzen, yani, senin için dağınık görünen bir başkası için normal görünüyor olabilir. Yani pislik denen şey herkes için farklı algılanabiliyor, harika. Peki, sonrasında neler var?
Evet. Doğru. Eee, sonrasında, ımm, ayda 1 kere bir cam temizliği yaparım. Eee, zaten çok fazla camım olmadığı için, hani, bunlar bana ekstra ekstra külfet gelmiyor, yani, taş çatlasın bir 4 tane, hani, farklı yerde camlar var. Eee, o yüzden benim için, hani, bu zor olmuyor. Eee, mutfaktaki o, hani, dolapların üstlerindeki, hani, eğer su izi varsa, eğer yağ izi varsa, o da haftalık bir temizleme olur benim için.
Hımm. Anladım. Hı hı. Evet.
Emm ama ocak ocağım camlı, elektronik bir ocak, orada işte lekeler beni çıldırtıyor.
Hımm. İşte ben de tam ona gelecektim. Şimdi, aynadaki su izinden bu kadar rahatsız olan biri acaba elektrikli bir ocak kullanıyorsa nasıl, eee, idare ediyordur diye. Eee, oradaki çözümün ne? Eee, sıklığın ne? Her yemekten sonra mı yoksa ara ara böyle, dönüp orada parlamıyor şurasını da bir parlatayım deyip, eee, temizliğe girişiyor musun?
Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> E, şimdi şöyle, o her yemekten sonrasında zaten sıcak olduğu için direkt bir, hani, şey yapmıyorum. Eee, belli bir süre sonrasında normal, böyle, hani, e cam oraya özgü, böyle, cam silici bir fısfıslar var onlarla bir temizlerim ben. Ama bir de, böyle, emm, haftada 1 yaptığım ya da çok, hani, çıkaramadığım leke olunca, hani, yaptığım bir 1 tane bir karışım var. Ya, hazır aldığım karışım. Böyle, emm, jöle gibi bir ka karışım. Onu sürdükten sonrasında, böyle, parlıyor hemen. Eee
Hı hı. Evet. Hı hı. I hı. Evet. Nasıl bir karışım?
Eee, ben yapmıyorum, hazır alıyorum, o yüzden tam olarak içindekileri bilmiyorum. Hani, böyle, emm, bir jölemsi bir karışım var, onu yıkayıp böyle yıkadıktan sonra mis gibi oluyor.
Hıı. Hıı. Ay, çok güzel! <chuckles> o kadar güzel anlatıyorsun ki, yani, bir insanın senin evine misafir gelmeyi gerçekten isteyebilir yani. Hiç böyle temiz tertemiz, işte, duş.
Evet. <chuckles> Son zamanlarda, hani, eee, çok yoğun oldum. Eee, hani, çok fazla ilgilenmedim evle ama, eee, yani, tabii yine her zaman süpürgemi falan tutarım yani, hani, şey değildir, çok fazla evde toz görüyorum yani.
Hı hı. Harika. Evet. E, peki, eee, mesela, arkadaşınla çatıştığın oluyor mu bu dönemlerde? Mesela, sen şimdi biraz, emm, takıntılısın, eee, toza ve işte lekeye karşı. Arkadaşın aynı hassaslıkta mı tüm hepsine yoksa arada bir çatışıyor musunuz?
Hı hı. Evet. Aynı hassasızlık hassaslıkta, emm, o, hatta bazı konularda benden de beter. Emm, ben biraz birazcık daha, hani, bu takıntı mı artık bilmiyorum, sadece ben çalıştığım yerde düzen ve temizliği seviyorum. Kötü kokular hoşlanmıyorum, güzel, temiz olsun. Yani, pis olacağıma temiz olmayı tercih ediyorum. Eee Evet, hani, o yatağım mesela kalktıktan sonra toparlanmalı, temizlenmeli kesinlikle.
Hıı. Hı hı. <chuckles> Çok mantıklı. Harika. Peki Hımm. Bazı insanlar şey yapar böyle, özellikle yatakla ilgili, eee, hani, nasıl olsa kimse gelmiyor evime, eee, zaten akşam ben yatacağım, hani, onun toplu durmasını ya da dağınık durması, eee, rahatsız etmiyor. Eee, fakat aslında hep, eee, şöyle söylerler, eee, insanın, eee, gün içindeki düzenine başlaması, hayatına başlaması aslında yatağını e, düzenlemekle başlar. Aslında, bu bir disiplin gerektirir. Gününü önceliklendirmek, işlerini önceliklendirmek için derler. Eee, sen de bunu düşünerek mi yapıyorsun yoksa o yatağın öyle olması seni rahatsız mı ediyor?
Hı hı. Evet. Doğru. Doğru. Yani bence "Aslan yattığı yerden belli olur." tarzında, emm, yani, bir ben zaten yatağa girmeden önce duş almak, yataktan çıktıktan sonra duş almak bence önemli. Eee, sonrasında, eee, orayı öyle dağınık bırakırsam içim rahat etmez, yani ne kadar evde çalışsam bile, eee, ne kadar kimse gelmese bile bu beni rahatsız ediyor. Zaten bu temizliği ben s başkaları için değil, kendim için yapıyorum.
<chuckles> Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet, doğru. Aslında sen orada, eee, rahatsız olduğun için, eee, bu düzeni kurmaya çalışıyorsun. Eee, daha konforlu hissedebilmek adına kendini. Peki, şimdi biraz da, ııı, bu depolama anları, eee, depolama yerlerinden bahsetsek. Mesela, ııı, pratik temizlik ürünleri, ııı, neler kullanıyorsun? Iıı, mesela kullandığın eşyaları bir kiler gibi bir şeyin var mı? Nerede saklıyorsun? İşte, eee, sürdürülebilir doğal çözümler, eee, var mı kullandığın? Ne bileyim, bazı insanlar, ııı, sirke kullanır ev temizliğinde. İşte biraz daha az, emm, eee, kimyasala maruz kalmak için, eee, veya, iii, işte az eşyası vardır ki her gün temizlemekle ilgili problem yaşamayayım diye. Eee, bunlarla ilgili senin, eee, şeyin nasıldır, yani düzen, eee, konusunda nasılsındır?
Evet. Tabii tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yani düzen, eee, de az önce de söylediğim gibi düzen de benim için çok önemli. Tişörtlerim hep böyle ya da gömleklerim ya katlıdır, ya asılıdır. Eee, çoraplarım renk renk hani ayrılır, eee, hani iç çamaşırlar ayrı gözde böyle, hani her yer bir düzenlidir, kemerlerim farklı yerlerdedir. Eee, çok, ııı, alışveriş yapmayı severim, yani kıyafet, yani yalan söylemeyeyim, kıyafet giymeyi çok seviyorum. Bu yüzden, eee, sürdürülebilirlik konusunda, ııı, çok hani, yardımcı olmuyorum ama en azından, ııı, hani çok almamaya özen gösteriyorum ve geri kalanları da giymediklerimi ya kuzenlerime veriyorum ya da ihtiyaç sahiplerine veriyorum. Bir şekilde böyle katkıda, hani içimi böyle rahat ferahlatıyorum. Emm
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Aslında benim burada sormak istediğim şeydi. Sürdürülebilir çözümler. Eee, yani mesela, ııı, işte b kullandığın Vileda'yı ıp atıyorum 5 kere mi kullanıyorsun ya da tek kullanımlık şeyler mi yapıyorsun ya da, ııı, bir yeri temizledin onun suyunu, ııı, hemen döküyor musun ya da, eee, kullandığın mesela temizlik bezlerini bir kerede atıyor musun yoksa onları yıkayarak tekrar, eee, kullanıyor musun? Deterjanlar da keza aynı şekilde olabilir.
Hı. Evet. Hı hı. Anladım. Şimdi şöyle, eee, kul alınan bezler böyle, emm, zaten, emm, tek kullanımlık bezleri almıyorum ve ben bunu makinede yıkamayı tercih ediyorum, eee, ve sürekli bulaşıkları bulaşık makinesine atıyorum ki bulaşıklara dokunmayı sevmem, eee, hiç sevmem ama onları atıyorum hani elde yıkamayı a az, ııı, yapmaya çalışıyorum. Tabii.
Hıı. Evet, hem daha az, ııı, su ta ııı, su tüketimi hem de aslında, ııı, biraz da düzenli görünüyor, değil mi? Sürekli lavabonun içinde ya da dışarıda, ııı, her an ça bulaşık yıkamıycağı yıkayamayacağını düşünüldüğünde aslında hem saklamış oluyorsun evet hem de, eee, tasarruf etmiş oluyorsun sudan belki de. Peki.
Tabii, tabii. Evet. Hiç sevmem. Hı hı. Hiç sevmem. Tabii, yani bir de şey, emm, işte senin de söylediğin gibi sirke, limon, karbonatla, ııı, temizlik yapmayı seviyorum ben. Zaten duştan sonrasında ben öyle sirkeyle bir yıkanmayı, hani üzerimden böyle sirkeli suda yıkanmayı da severim, hem o enerjiyi atsın diye. Evet, evet.
Hıh, harika. Nerelerde kullanıyorsun? Ha, kendine de kullanıyorsun. Öyle mi? Çok enteresan.
Tabii.
Nasıl kullanıyorsun peki? Bunu böyle bir fısfıs bir şişeye koyup, eee, üzerine mi sıkıyorsun, nasıl?
Yo. Emm şöyle, ııı, bir kova alıyorum, yani büyük bir, hani bir kova tarzında bir şey. Onun içine bi bir birazcık sirke koyuyorum. Zaten suyla seyrettiğim için kokusu falan kalmıyor. Eee, zaten uçuyor belli bir süre sonra. Eee, üstünden Tabii, tabii yoksa
Hı hı. <chuckles> Sirke koksan herhâlde <chuckles> bayağı lezzetli olur <chuckles> senin yanından geç <chuckles> Evet.
bayağı bir, yani, çıldırırım ben galiba. Sonrasında işte kafamdan hani şöyle, ııı, niyet ederek güzelce, emm, yapıyorum. Hatta bunu bazen tuzlu su yapıyorum. Eee, enerjimi tazelediğini düşünüyorum ki bazı makalelerde bunu görmüştüm, enerjiyle uğraşan insanların tarzında. Bana iyi geldiğini düşünerekten yapıyorum ama camları da mesela sirkeli sul suyla falan sildiğimde, tabii bu sirkeyle derken, kokan sudan değil yani çok az beyaz sirkeden bahsediyorum, daha böyle parlak oluyor. Özellikle gazete kâğıdı varsa
Hıı. Ne güzel. Harika. Öyle mi? Hı hı. Evet. Öyle mi? Hıı.
iyi oluyor.
Aslında gazete kâğıdı çok eski bir yöntemdir değil mi parlatmak adına? O kokusu, eee, böyle gazete kâğıdını iyice kırıştırıp o, eee, sirkeyi sıktıktan sonra üzerinden geçince gerçekten, hani, başka bir şey yapmana gerek kalmıyor. Yani, aslında sen, eee, temizliği bir iş gibi değil de, eee, hayatını eee, kolaylaştıran bir şey gibi kullanıyorsun. Eee, birçok insan evde temizlik yapmayı sevmiyor genelde temizlikçi geliyor evlerine. Eee, tahminimce değinmedin ama, eee, her şeyin ütülüdür diye şu anda tahmin ediyorum. O kadar renklerini ayırdığına göre. Peki, sirkeyi, eee, şey içinde kullanıyor musun işte bulaşık makinesinde, emm, parlatıcı yerine sirke, işte, çamaşır makinesinde yumuşatıcı yerine sirke kullanıyor musun?
Evet, evet. Hı hı. Doğru. Tabii. <chuckles> Evet. Çamaşır makinesinde ben yumuşa yumuşatıcıyı tercih ediyorum ama bunu daha çok böyle organik almaya, hani, özen gösteriyorum. Fakat bulaşık makinesindeki parlatıcıyı kullanmıyorum, onun yerine beyaz sirke koyuyorum. Emm, ara ara da zaten, eee, böyle, emm, bu çamaşır mak ııı, bulaşık makinesinin bu, eee, filtre kısmını temizlerim, oradan bir sürü kokular. Bende gelmiyor da, hani, ııı, izlediğim videolarda geliyor, bu beni biraz çıldırtabiliyor.
Hı hı. Evet, harika. Hıı. <chuckles> O videodaki görüntüden kokuyu hissedebiliyorum diyorsun o kadar kötü ki.
Evet, tabi, tabii. Onu da şey yapıyorum, karbonat ekliyorum her yere. Ondan sonrasında, emm, sirkeyle sirke yapıyorum. Bulaşık makinesinin altına boş bulaşık makinesine, e, bir de bazı yerlere limo Hı hı, evet, içine. Sonra limon koyuyorum, bunu boş ye boş olarak çalıştırıyorum sirkeli, limonlu, karbonatlı. İnanılmaz derecede temizliyor bulaşık makinesini. Evet.
Nasıl? Nereye ekliyorsun karbonatı? İçine mi döküyorsun? Hımm. Hımm, enteresan. Öyle mi, harika bir fikirmiş gerçekten. Eee, son olarak da fırın temizliğini sormak istiyorum sana gerçekten, eee, anlattıkların çok güzel. Eee, fırında bazıları, işte, karbonatlı su ve limonlu su koyuyorlar. İşte fırını biraz çalıştırıyorlar. Sonra, eee, kapattığında o soğuduğunda oradaki suyu böyle bir peçeteyle sildiğinde aslında bütün içindeki yağın ve, eee, isin, eee, peçeteye geçtiğini, eee, söylüyorlar. Kimyasaldan ziyade bunun daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Hı hı. Evet. Doğru. Doğru, ben de yaptım, ııı, ama benim, hani, ııı, ara ara çok nadir yapıyorum çünkü böyle, hani, böyle, is gibi böyle şeyler olmuyor bende. Emm, çünkü her i yaptıktan sonra onu bir temizliyorum o yüzden öyle şeyler olmuyor bende.
Hı hı. Hımm, harika. Eee, çok teşekkür ediyorum çok pratik, eee, uygulamaların var aslında. Benimle paylaştın, çok keyifliydi seni dinlemek.
Ben teşekkür ederim. E, ben teşekkür ederim. görüşmek üzere.
Görüşürüz hoşça kal.